Eh, quindi è il problema opposto diciamo. <chuckles> Si è ribaltata la situazione. <chuckles>
Esatto, e e e e esatto. Quindi non è che, insomma, mi mi porta giovamento o altro; anche perché so che mi vado a rinchiudere in una specie di patria galera per quelle ore. Beh, ogni volta che sto per varcare la soglia dell'ufficio, non ti dico che mi sa che mi faccio il segno della croce, spargo sale dietro le mie spalle, ma ci arriverò.
Eh, ma poco ci manca dici tu. <chuckles>
Esatto sì, fatti no
E, ehm, ho capito, capito. Ehm, e guarda, se invece dovessi scegliere proprio se avessi la bacchetta magica e p potessi scegliere se lavorare tutta la vita, ehm, da remoto, oppure tutta la vita magari in un'azienda che però, ehm, mhmm, ti proponga un un ambiente migliore, dei colleghi con cui magari vai, ehm, più d'accordo, ehm, cosa sceglieresti tra le 2 opzioni?
Mh-mh. Diciamo questo, che purtroppo dovrò prima o poi entrare in pensione anch'io. Eh, quindi a livello contra al eh, eh, ma come ci arrivo alla pensione a livello contrattualistico, capito, è questo il punto, il problema grave, vedi. I lavori freelance non ti danno un minimo di garanzia, mentre il lavoro d'ufficio, bene o male, è un contratto che, mhmm, mhmm, in teoria ecco ti dà de
Eh, ma prima della pensione. <laughs> E però che Sì. Certo, hai tutelato. Mh-mh-mh.
Esatto, in più ha un'assistenza contributiva, cosa che col freelance o lavori così, insomma non hai generalmente, capito. Quindi
Certo, dovresti mh-mh, dovresti, esatto, aprirti una pensione privata, insomma che comunque ha il suo costo.
Mh-Mh E Eh.
N n non è così semplice. Però ecco m mh-mh, mh, mh, mh. Ehm, poi anche c'era dis il discorso magari della struttura dell'azienda, che magari l'azienda ti dà proprio le ferie, ehm, insomma, i ci i giorni di malattia, il preavviso prima magari di eventualmente, di fine di collaborazione, quin ehm, proprio per quello. Quindi mi pare di scegliere, se tu potessi mi pare di capire se potessi scegliere, tu sceglieresti appunto un lavoro da dipendente.
No, in Italia no. Mh.